本当に、何か朝が弱くて、やっぱり何て言うか、なんかどんなに何かあの、なんか早めに寝ようと努力しても、やっぱり何て言うか、次の日の朝って何何か私がなんか、もう満足に何かもう寝れたなだったりだったりとか、何かすっきり起きれたなってたタイミングが本当に無くて、やっぱりなんかもうほんと、目しょぼしょぼのまま何かいつもなんか会社に行くための準備とかしてるっていう状況なんですよね。うん、なんで、ちょっと、このなんか朝のなんかエネルギーの不足っていうところをなんかどうやったら解消できるのかっていうところをちょっと、お話伺ってるから、ちょっとアドバイスとか頂けたらななんて思うんですけど。
うんうん。 うーん。 はい。 ああ、うん。 ああ、そうなんですね。 うん。 はい。 はい。わかりました。あの、朝になんかちょっと元気が出ない感じなんですかね？